そうですね、そういう意味で言ったらあの、全然都内の方でもいいかなとは思うんですけど、最初にやっぱ買う費用高くなるじゃないですか、土地代が。
うん。 うん。 確かにそうですよね。どうしてもそれは、しょうがない部分ではありますよね。
そうなんですよ、なんでそういうところに買う人はやっぱり余裕がある人で、土地、建物買っても余裕がある、で10年後にしっかりその100万とか150万のメンテナンスができる、費用を考えられる人だったらいいんですけど
うん。 ま、なかなか、そんな人いないですよね、でも、そこまでこう、余裕がある人は。
頑張ってローンでうう、そうなんですよ。頑張って はい、ローンで買ってる人とかもいるので、そういう人は困ってますよね、やっぱり。
ふん。 いや、そうですよね、やっぱり。
はい。
やっぱりこう、例えばですけど、都内の大学生とかっても、なかなか、やっぱ、10万円とかいっちゃうともう住めない、都内で一人暮らしさせようみたいのってもう、ほぼ無理ゲーみたいな
はい。 はいはいはいはい。
感じになっちゃってますよね。
そうですね、なかなか、都内値段が上がってますもんね。でもま、中でも、こう、本当に気にしなければ、2万とか3万で本当古いあのシェアハウスみたいな <chuckles> ところあったりするんですけどはい、ま、そういうとこやな人も多いですよね。
うん。 うん、そうですよ。 ああ、ま、ありますけどね、うん。 でもそういうところうん、ま、シェアハウスとかじゃなかった場合って、結構その、駅から、まあ、結構離れて、数十 km 離れたところに、ま、数十 km 過ぎたところ、10kmとか、で、ま、2万とか3万とかは、あるんすか、じゃあ。古い古い感じ
あ、全然ありますね。全然古ければ、あの、いくらでもあるんで。
うん。
まあ、学生とかだったら、まあ、家を買うっていう人もいないと思うんで、賃貸とかで絶対いいと思いますし、まあ、そうですね、いろいろ仕事で、例えば転々とするんであれば、もう確実に賃貸？
うん。